あの、すちょっと最近困ってることがありまして。あのはい、あの、あ、こう部屋の中の周囲の音とかで、なんかし仕事に集中できないんですよね。これどうしたらいいかちょっと悩んでるんで、ちょっとアドバイス頂けたりしませんかね？
ええ、はい。 うーん、なるほど。 うん。 あ、はいもちろんです。どうぞお聞かせください。うん。
はい、お願いします。まあ、あの、仕事って言ってもあの自分ちょっと在宅の仕事でしてええ、基本的に家で、部屋で仕事をしているんですね。
ええええ。 あ、そうなんですね、はい。
はい。で、この、ま、仕事部屋がちょっとまあ、ま、リビングみたいな感じのところと、え、そこになんかキッチンもつながってるんですよ。うーん。それで、うーん、なんですかね、あの、ま、自分の家の中っていうこともあって、あの散らかってままで、そのまま放置してる多いんで、たくさんものがちょっと視界に入っちゃってるしまうんですよね。
ええ。 うん、ああ、なるほど。うん。 うん。 ああ、そうなんですね、うんうんうんうん。
うん、で、なんか、デスクの上とかもなんかスペースが狭いんでちょっと、ノートをかく書いたり、ちょっとタイプしようとしても、その度にちょっとどなんかそれをどけないくちゃいけないなとか思って、でき気が散ってしまって、集中できないし、なんかその部屋の中のいろいろな音とかも、なんかジーとかブーンとかたまに鳴ったりするんで、それでちょっと、うん、気が途切れてしまって、せっかく集中できてたのに、うーん、これがそのせいでダメになってしまったりとか、そうなるんですけど。
うん。 うん。ええ。 ああ、そうなんですね。あの今音っておっしゃいましたけれども、これはどういったところから出ているっていうのはお分かりですか？うん。
はい。 はい。 はい、ええとですね、あのなんか一番気になるのは、なんか時々鳴る冷蔵庫の音なんですよね。うーん。はい、なんか。ま、なんですかね、ま、え、30分とか1時間にいっぺん、まあ、ちょっと鳴るくらいなんですけど、それがなんか自分が乗ってる時になると、ああという 感じになってしまいまして。うーん。あと、そうですね、他に音と言えば、そうですね。あの結構、ハードドライブの、PC 用のハードドライブとかもあるので、それのなんかウィーンウィーンって鳴るような音とか、そのうん。PC のファンもちょっと重いつ重たい作業をさせてしまうと、すごい高速になり始めて、ま、それもすごい高周波でなんか集中阻害してしまうんですよね。
あ、なるほど、モーターの音ですね。ええ。 ええ。 ああ、なるほど。うんうんうん。 うーん。 はい。うん。 ああ、ありますね、うん。 うん。 うん。 ああ、ね、なんかこう集中したいタイミングでちょっと間悪くなったりしますね。うーん。
そうなんですよね。で、もう作業してると、やっぱ PC も熱くなってしまうんで。うん。余計に。はい。
ええ、うん。ま、比例してというところですね。うーん。うーん、確かに。ね、やっぱりこうお仕事に集中する、とくにね、こう、あの、在宅でいらっしゃるということですけれども、その環境って非常に大事ですし、やっぱり効率とかね、左右しますよね。うん。
はい。 はい。 はい。 う法律。あ、効率ですね。うんうんうん。そうなんですよ。
うん。うーん。ね、なかなか気が散ると焦りもしますしね。うん。せっかくこう貴重な時間でお仕事進めたいっていうお気持ちはよくわかりますけれども、例えばそうですね、なんかこうお仕事は大体その定位置でされていらっしゃいます？それともこう、うん、あの
はい。はい。 そうですね、あのまあ、デスクのある部屋とそのとま、キッチンの隣にそのデスクの部屋があるんですけど、ま、それはままドアとかなくて普通につながってて、で、まあ、そその机の前でほぼほぼあののその PC 仕事もそのあのと、そのビデオ会議とか音声会議とかでそのの
ええ、うん。 ええ。 うん。
生徒さんに教える、英語とか教える仕事もしてるんで、まあ、それの作業も、はい、まあ、同じ場所でやっていますね。た机の前のとこに座って、で、机も結構広めなのを2面使ってるんですけど。はい、でもその片方の方にも結構なんか本なり書類なり、昨日使ってた、うーん、その道具なりが散らばって、で、メインの机の方にもそのキーボードとその、ノート PC とその周辺機器とごとか、で、まあ、ちょっと、その作業を、うん、記録するためのの紙のノートみたいのもあるんですけど、うん。そういうのがあって、結構手を置く場所をちょっと考えなくちゃいけないような、そんな結構うんとっ散らかっている状態なんですよね。
ああ、そうですか。うんうん。 うーん。 はい。 うん。 ん。 うん。 うん、はい。うん。 あ。なるほど。うん。 うーん、ま、いろんなものってこうね、なんとなく使いたいところに、こう手短なところに置いておきたいというのもありますし、その一方でねうん。その一方で視界に入ってくるという意味ではちょっとこう、うん、ない方が良かったりもしますし。うんうん。
はい。 はい、あ、そうなんですよね。うん。 はい。はい。お。うん、目、ちょっと目に入るだけでもなんかはい、ちょっと頭の中がにちょっとノイズが入ってくるような気がして。うーん、これってやっぱりそうない方がぱりいいんですかね。
ええ。 ええ。 うん。 ね、あの、机はどうですか？こう、なんとなくこう周りに収納とか引き出しとか、そういったものはついていますか？
はい。 あ、そうですね、あの、机の上に、なんか、と、ファイルケースみたいなのがたつと、で、うん、右の方にちょっと引き出しというか、あのの洋服入れるようなクローゼット、そういう引き出し代わりにちょっと使ってるんですけど、すぱすまあ、でも、そこが結構、いもう物がすでにいっぱい入ってしまっていて、ああ。え、そこを、なんか、一時的な避難場所に、わるかたじいてるてか、してるんですけど、したら、そこひっぱいなってしまって。あ、100なんで、今ちょっと使えないような状況ですね。
うん。 ええ。 ああ、なるほど、はい。 あ、はい、なるほど。うん。 うーん。 あ、はい、ではそこは、まあ、ないものとして考えるということですね。うーん、はいはい。うん、でもね、なんか、こう、やっぱり、こう、定位置ってお仕事をしやすい、ね、するためのものが整っていたりしますからね、そこはやっぱりご自身で、え、最適な、あ、スポットだということだとね、思いますしうん-うん。ね、ですから、まず、その、うん、やっぱり、こう、何もない机って、あの、作業しやすいとね、考えられますし、やっぱり集中する。いろんなものを、ね、こう、目に入れないという意味では、やっぱり少しね、あの、こう、パソコンを立ち上げる前に少し物を減らしておくっていうのは、あの、効率に、うん、やっぱりね、うんうん、あの
あ、はいはい、すいません。 あ、はい。 はい、多分そうだと思うんです、はい。 はい。 うーん。 はい。 はい。 うーん。 やっぱ物を減らした方がいいねすよね。これはい。
うん。ね。もしくは、こう、ね、うん、あの、処分されなくてもちょっと、こう、視界から離せ離しておくっていうだけでも、もう十分だと思いますしね。
それは、あん、具体的に、あの、机の上からなくすということでか、それとも見ないようにするっていうことですか、どっちですか。
ん、ね。あ、た例えばどうでしょう。あの、机の上、こう、例えばノートとか、こう、ファイルとか、すぐに、こううん、あの、そこから、こう、離すことができるようなものであれば、まあ、ちょっと、こう、バスケットですとかね、こう、箱の中にいっかい入れて、あの、置くね、離して、また仕事が終わってから、こう、取り出して、また、ね。缶の定位置箱とか。あとそういったことだとか、こう、例えば、こう、ちょっと立体的に、ね、気になるということであれば、例えばそういったところにちょっと、こう、布をかけてみるとか、まあ、ちょっと、こう、ね、カーテン的なところで目隠しをするという、ね。
はい。 はい。 ああ、なるほど。 ああ、なるほど。あああ。 立体的。 ああ、なるほど。雑多な感じでは見えないようにしするということですからね。うーん。
そうですね。うん、多分そのね、ビデオ会議とかされる時もそれなりに、机の、こう、最低限のものって、ちょっとパタパタって映らないように
ああ、あ、はい。あ、そうですね、うまあ、だ、カメラないので、机の上のものは映らないんで、ま、そこはなんとかはするんですけど。はあ、あ、はい。
うん。 ね、でも、なんうん。うん、でも、なんとなく、こう、身の回りを整えるようなね、ことをしがちですよね。そういった感じでちょっと、こう、うん、あの、ほんとにうん
はい。 うーん。それは自分のためにもちょっ使うような意識ですかね。ふーん。
ね。ね、で、やっぱり、こう、入れないことによって、うぉんとにね、あの、集中できたなと思えば、ね、そういったことを繰り返す、いや全然ダメだわっていうことであれば、またもう少し片付け方をね、考えるということもできるでしょうし。うん。うん。
ああああ、はい。 うんうん。とりあえず対処療法的なことから、ちょっと、その箱に入れれない、ちょっと一時的に入れてみるなり、まあ、目隠すむじでやってみて、うーん、それがダメだったら、もっと根本的な片付けをちょっと考えてみた方がいいっていうような感じですかね。うんうん。
うん。え。うん。はい。 ううん。 うん。 そうですね。うーん。ね。なんとなくそういうことで手短に、ね、なさってみるというのも、うん、あのひとつですよね。うん。
うーん。うん。 そうですね、じゃあうん。ものものに対する視覚的なのはそういうことで結構、うん、いけそうですよね。なんか音へのはい、音に関してはどうしますかね、これ、どしたらいいですかね。
ねえ。 はい。これね、ほんとに、あの、冷蔵庫とかって、やるうん、時ってわね、分かんないんですよね、ほんとに、わあ、また鳴ってる、また鳴ってる。でも、これって、こう、ね、時間が決まってるわけでもなければ、ね
はい。 へえ。<chuckles> わからないすよね。ふんふんふん。 はい。 はい、そうなんすよ。予測できないし、不定期だしで、ふーん。
ね。ね、これを止めるわけにはいかないんですが、例えば、こう、ご自身で、例えばご自身のお耳の中に、あ、入ってくることを防ぐという、うん、考えであれば、ま、ほんとにね、あのあの、ほんとにもうイヤホンなりヘッドホンなり耳栓なり、ちょっと、こううん、あの、音を聞かない、きえ、お耳の中に入れないという、ううん。ね、形で、こう、カバーする、うん。ま、音楽を聴いたりする必要は何もないと思いますし、ま、そこはねうん、お耳をす
せんね、はい。 はい。 ああ、はい。 ああ、はい。 おおおおお、はいはいはい。 うん。 うーん。耳栓なり、なんかホワイトノイズキャンセルのイヤホンなり、みたいな、うんうんうん。
そうですね。うん。うん、そういったところで、ちょっと、こう、ね、軽く対応してみる、ね、「あ、音が無いのがいいな、これ」って言えば、それをね、続けられると。うんうん。うん。
はい。 ああ、はい。そうですよね、耳栓とかだっつたらね、コンビニとかでも軽手軽にそんなに高くなく買えますしね。ふーん、うんうん。なるほど、なるほ寝る時だけじゃなくて、うん、作業作業用にも耳栓を使うっていうアイディアなんですね。へえ、おうちょっとそれは、あ、うん、うん、思ってなかったです。
うん。そうですよね、うん。うーん。ね、まあ、そこでうん。 うん。ね。最近、えみううん。ね、いろね、えし色んな耳栓を売られていますので、多分、あのうん、う世間一般でもやっぱり耳栓が必要なことって、ね。
はい。 うーん、じゃ、それ仕事にも使えるんですね。ふーん。
うん。ある。うん。ねえ、そうですね。ま、そういったところで少しずつね、こう、うん、音を耳の中に入れない、うん。
うーん、うん。
ふうに、ね、されるというのは1つ、あの、可能かなと考えられますし。うーん。あとは、まあ、ちょっとね、こう、いろんなところで、ね、例えば、こう、ファンがうるさいとか、PC の、ということであれば、ちょっと、こう、うん、ね、しあの、集中したい時には、ちょっと、こう、鳴らないような感じで、こう、ちょっとね、充電先にしておくとか、こう、あんまり繋いでおかないとか、ね、なんとなくこういう、そういう身のまあの、ね、身の回りのところで、ちょっと、こう、繋いでおかなくてもいいようなうんうん、ものは
はい。 うーん。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 あ、なるほど。あ、ちょっと、こ自分でコントロールできることは、ずうん、ちょっと、その、ちょっと PC みたいなやつは、ちょっとなんとか、うん、ノイズの発生する頻度を抑えるような工夫を、ちょっと考えてみたおいそうですよね。うん、ふん、なるほどなるほど。わかりました。へえ、はい。や、ちょっと今日はためになりました。ええ、ると、物をちょっと、うんと、目に付くものをちょっとなくす、で、それが集中できないんだったら、もう、ちょっと一時的にもう運び出して、なんか、しまっておくか、もう、ちょ目隠し用よ布をかけておくみたいなことを。で、あとノイズに関しては、ちょっとやっぱ耳栓形の、うん、対策がちょっと為になりそうでしたし、うん。他にも、まあ、ちょっとわからないですけど、PC とかも、なんか、抑えられそうな設定があるかもしれないんで、ちょっとそれ、ちょし調べて見てみますね。ふーん。
え。 そうですね。うんうん。 うん。ね、いかがでしょう。うん。ううん。 うん。 うん。 うん。 そうすね。 うん。 ええ。 うーん。 ええ。 そうですね、やはり、あの、ね、こう、快適な環境で集中してお仕事されるということが大事ですものね。うーん。うん。うん。
はい。 はい。 はい、ほんとにそう思います。や、今日はいろいろアドバイスいただいて、ありがとうございました。大変助かりました。
いいえ、あ、そうですか。お役に立ててよかったです。こちらこそ、ありがとうございました。
です。